Nossa, sim.
O que eu acho que era menos prodis prejudicial para saúde do que é hoje, né.
É, porque hoje em dia esses óleos são super refinados e tal, né.
Você nem sabe o que tem na composição deles mais, é tanto o refinamento que tem, né.
É verdade, é verdade, é verdade. E até a a banha de porco que vende no mercado não é igual a de antigamente, né.
Ah, não, não, eu não sei qual o processo que passa para deixar ela tão diferente, né, mas ainda hoje, na minha região, eh, você é possível você comprar ingredientes bem naturais, sabe, você vai nas colônias, eh, e você compra banha na lata, você compra o o frango recém abatido, né, e e isso dá outro sabor para comida, sem dúvida nenhuma.
Hum. Ah, sim, na sua regi Aham. Uhum. E isso lá no Brasil, né?

Era uma torta de frango. Tipo um empadão, né, um empadão.
Ai ,que delícia. Uhum. Amo, amo torta de frango também. Outra hã, embora eu não seja muito ligado a questões familiar familiares, a que esses salgados do Brasil também, eles são muito fortes, assim, na minha memória. Coxinha, quibe embora o quibe seja importado. <chuckles>
Nossa, e no E e no aniversário comer tudo isso, risoles, risoles de camarão, hã, são são as maiores lembranças, festa de aniversário com docinhos, né.
Uhum. Sim. Uhum. Sim, os docinhos. Nossa, uma lembrança também muito forte pra mim são os bolos de aniversário dos anos 90, sabe.
Uau, que eram os eh, quadrados altos, né. Só era uma decepção quando você cortava e ele era de de pêssego ou de abacaxi, né.
Uhum. Uhum. Sim. Menina, eu amo o de abacaxi.
Eu também, mas quando era criança não gostava, não.
<chuckles> Eh, eu sempre gostei. O de abacaxi, ele sempre, hã, atraiu a minha atenção. Mas muita gente não gosta, né?
Sim, eh, a p especialmente, a criança. Criança não gosta de fruta no meio de nada, né. Ou gosta da fruta sozinha ou não no meio. E, assim, o nosso sonho era pegar um um um bolo, uma torta de chocolate, né, que tivesse brigadeiro. Uhum. É.
Uhum. É verdade. Uhum. Chocolate, doce de leite também eu lembro que na infância a gente gostava muito.